ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ เด็กสมัยนี้ก็แบบ แต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ ก็ค่อนข้างเล่นเกมแบบเหมือนแบบ ก็จะไม่ดีอย่างหนึ่งนะคะ เพราะว่าเห็นเด็กอะ ชอบเล่น RO V แล้วแบบชอบแบบ ด่าแบบพูดจาไม่เพราะ กัน ค่ะ ใช่ มันก็อาจจะแบบเป็นข้อเสีย ข้อเสียอย่างหนึ่งด้วยอะค่ะ ที่แบบเกมออนไลน์ทำให้ ใช่ ๆ แบบบางที อย่างเงี้ย เด็กแบบ พูดจาแบบคำหยาบ อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบเป็นแบบเป็นจุดไม่ดีด้วยนะคะ อย่างแบบ ต้องแบบมีแบบผู้ปกครองคอยแบบ ดูเนาะ อี๋ ไปจับเด็กหัวร้อนยังไม่ทันทำอะไรเลย เด็กด่าแล้ว <laughs>
ครับ ครับ อืม อืม ที่บอกว่า นี่เนาะ เออ ใช่เปล่า? ครับ อืม หัวร้อน ใช่ไหมครับ <laughs> ครับผม อืม ๆ เคย ใช่ ๆ เห็นด้วย ๆ เลยครับว่า เด็กแบบว่าเดี๋ยวนี้อารมณ์อาจจะรุนแรงขึ้นนะครับ ที่มีแบบว่า เฮ้ย ที่มีข่าวว่า เด็กแบบเลียนแบบเกมที่มันแบบ โอ้โฮ โหด ๆ มันยิง ปล้น อ หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็แบบว่ามันทำให้มีพฤติกรรมเลียนแบบเยอะเหมือนกันสำหรับ เด็ก เด็กสมัยเนี้ย เนาะครับเนาะ อา
ใช่ ใช่ ๆ
อืม
ใช่เลยค่ะ ที่แบบที่เคยมีข่าว 2-3 ปีหรือเปล่าคะ ที่เขาแบบชอบแบบไปเล่นเกมแต่งตัวแบบยิง ที่แบบไปกราดยิงแบบพารากอน อะไรอย่าง เงี้ย เพราะว่า ใช่ มันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะ
มันไปอย่างงั้นด้วย เออ ใช่ ใช่เลยเนาะ อืม ใช่ ๆ ประเด็น เอ่อ เด็กมันแบบ โอ้โฮ ผมว่ามันก็ มันมีทั้งประโยชน์และโทษเนาะ กิจกรรมที่ ถ แบบว่าเด็ก ๆ เล่น มันก็ ค มันก็เหมือนว่า ผู้ใหญ่ก็ต้องพยายามแบบ คอยช่วย คอยช่วย คัด คัดกรองเหมือนกันเนาะ ให้แบบว่ากิจกรรมสำหรับเด็กนะครับผม อืม
ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ
ครับ ครับ
เพราะว่าแบบ เพราะว่าแบบมันเหมือนแบบต้องช่วยคัดกรองหน่อย เพราะบางที อย่างเงี้ย เด็กเขาก็ขาดการไตร่ตรองเนาะ แบบ ว่า บางที ดู ดูเล่นเกมแบบยิงปืนเยอะเกินไป อยากแบบเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ใช่ อือฮึ ๆ อืม เห็นด้วย เห็นด้วยเลยครับ ผมว่า พฤติกรรมเลียนแบบ แล้วก็ <tsk> ติดเกมส์เดี๋ยวนี้มัน อืม
ใช่ไหมคะ? มันก็เป็นอันตรายนะคะ แล้วแบบ แล้วแบบเด็กเขาก็แบบ เหมือนแบบ ส บทลงโทษก็แบบค่อน ข้าง น้อยด้วย โดยที่ความที่แบบว่า ยัง มิติภาวะ ด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายต่อสังคม
ครับ อ้อ เออ ใช่ ๆ แล้วไอ้เกม ร รูปแบบสมัยนี้ มันเป็นพวก 3 มิติเนาะ แบบว่า เฮ้ย มันเหมือน มันเหมือนจริงเลย แล้วมัน มันเหมือนว่า ถ้าเกิดเขาจะสำ อ ไอ้ลอกเลียนแบบท่าทาง หรืออะไรเงี้ย ผมว่า มัน มันง่ายกว่าสมัยก่อนเนาะ สมัยก่อนมันเกมมันบางทีมัน ก็ 2 มิติแบน ๆ หรือว่าจินตนาการมันก็อาจจะไม่มาก เหมือน เหมือนสมัยนี้ โอ้โฮ บางทีบางฉากมันแทบจะเหมือนแบบภาพจริง ชีวิตจริงเลยอะมึง อือ มันก็เลยแบบ อา นิดหนึ่ง เนาะครับ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ของคุณหมวกคะ ถ้าสมมุติว่า ถ้ากลับไปบอกคำแนะนำกับตัวเองตอนเป็นเด็กได้แบบ คุณหมวกอยากจะบอกอะไรแบบตัวเองตอนเป็นเด็กบ้างไหมคะ?